Ừm, ừm. Ra là vậy. Ừm.
Ừ, thật thật ra thì Quy Nhơn á, c thành phố Quy Nhơn á, đồ ăn nó không có mắc và nó cũng khá là tươi á, đã ăn thử rồi, đồ biển, ờ, mực, tôm, hay là bạch tuộc, rồi các loại hải sản nó đều khá là tươi. Đúng rồi, mà giá mềm nữa, không có bị chặt chém nên đi khá là OK.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, nghe nghe mấy cái Ờ, mấy cái chỗ bạn đi đó rất là yên tĩnh và, ờ, thư giãn rất là tốt đó. Mình cũng thích đi mấy chỗ đó vậy, tại vì, ờ, con mình
Ừm. <chuckles> Thực ra thực ra nó không không hẳn là yên tĩnh đâu bạn, khi mà, kiểu như, buổi chiều chiều tối á, khi mà biểu ờ, buổi chiều chiều tối mà khách du lịch mà họ tụ tập tới những cái điểm mà, gọi là, bờ kè á, mấy cái điểm là bờ kè ven biển là đông lắm. Kiểu như, đông đông mà khách du lịch họ đổ xô ra họ họ đi ăn uống, họ đi dạo, cà phê cà pháo. Rồi rồi hả, mấy cái hàng quán mà đại loại như quán nhậu hải sản á, ôi trời ơi, là họ hát karaoke đầy. Bạn biết là ở Việt Nam mà họ có mấy cái mấy cái gia đình mà du lịch á, thậm chí họ đi, ơ, họ họ họ đi xe ô tô á, họ kéo luôn cả cái va cái loa. Bạn biết, cái cái, loa vali, ơ, cái, loa kéo mà dạng hát Bluetooth đấy. Họ để trên bờ kè rồi họ hát hát hát vang, hát nó khá là ồn ào, và, kiểu, xô bồ á, nhưng mà cái đó là, cái cái, à, cái cái, điểm đặc biệt á. Tại vì, à, thí dụ như ban ngày mình, ờ, mình chơi, mình thăm thú, ơ, địa điểm, ờ, mình ra mấy cái đảo mình thăm thú. Rồi buổi tối mình về mình mình mình quay lại mình ăn uống, mình tụ tập, ơ, vui chơi với mọi người, thì nó nó cũng có một cái gì đó nó thay đổi không khí chút xíu. Chứ cả ngày mà đi, ví dụ như mình đi du lịch đi, mình đi du lịch cho 3-4 ngày đi, mà từ sáng tới tối, lúc nào nó cũng im lìm, nó yên bình ngày ừm, từ sáng tới tối vậy thì nó cũng chán, đúng rồi, nó chán. Ừ, nên là cũng thay đổi gió á, mình đổi đổi gió á. <laughs> Ủa, đã bao lâu rồi bạn không về Việt Nam nhỉ?
Ôi. <chuckles> À. Ờ. Ừ. Ờ. Ờ. Ờ, ờ. Ừ. <laughs> Ừm. Ừ. Ừ. Trời ơi, vui vậy? Ừ, ừ, ừ, ừ, wow! Vui vậy. Ờ. Ừm. Ừ. Ừ. Ừm. Ừ. Ừm, ừm, ừ. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Đúng nha, chán lắm. Ừm, ừm, ừ. Bạn làm mình muốn về Việt Nam ghê vậy đó. <laughs>